كنت عايزة يعني أتكلّم معاك، وأفضفض لك كده عن موضوع أنا دايمًا باتعرض له، إن أنا على طول، كل امّا باجي أدخل في علاقة مع حد، سواء حبيب، آآ، صديق، صديقة يعني، أي شكل أًيًا كان شكل العلاقة دي إيه، بيكونوا بيطلعوا في الآخر ناس مش كويسين، ناس سامِين، بتكون علاقات سامّة، بيأذوني. يعني أنا حرفيًا بابقي عايزة أقول لك إن أنا باطلع من العلاقة، باكون منتهية، آآ، خلاص، ما عنديش طاقة، ما عنديش مشاعر، ما عنديش أي حاجة اقدمها لأي حد تاني، وفين لمّا باستعيد نَفسي، فالموضوع فعلًا يعني ضاغطني جدًا نفسيًا، ومحتاجة أتكلّم فيه، عشان أنا ما بقيتش قادرة أتحمل أكتر من كده يعني.
والله، أنا مُقدر جدًا شعورِك، ومُقدر اللي أنتِ حاسة بيه، حاجة زي العلاقات السامة دي، بجد من أكتر الحاجات اللي ممكن تقتل حماس البني آدم، أو تخلّي، آآ، الشخص عايش في في شعور سيء طول الوقت يعني، طول طول ما هو م بيعمل حاجة مُتعلقة بالشخص السام اللي معاه ده. ف يعني، أولًا، عايز أقول لِك، ما تضايقش نَفسِك، ويعني ناس كتيرة بتمُر بحاجات زي كده يعني، وبيبقى سهل إن هُم يخرجوا منها يعني. بس عايزِك تحكي لي برضه تفاصيل أكتر يعني، هل الناس دي أنتِ بتبقى عارفة من الأول إن هُم أشخاص سامين، والّا بتكتشفي ده مع الوقت مثلًا في مواقف معينة؟
بُص، هو فعلًا الموضوع بيضايقني، باحاول ما اتضايقش منه و وما افكرش فيه بشكل سلبي، بس أنا للأسف بافَكَر فيه بشكل سلبي، فعشان كده أنا لسه متضايقة من كده. الحقيقة إن أنا باكتشف إنه الأشخاص دول مش كويسين، من بعد يعني حَبّة حلويين كده من تعاملات مع بعض، وعلاقاتنا سوا، مش باقدر أفهم ده من الأول. عايزة أقول لك إن أنا مثلًا، لمّا باحكي لحد من صحابي أو كده يعني أو مثلًا حد من أهلي، خاصةً مامتي، لمّا باحكي لها تقول لي مثلًا: "أنا مش مرتاحة للناس دي، أو التصّرفات مش عاجباني." قُلت لها: "لا، لأ، دول كويسين دول طيبين وجدعين ومحترمين." ومش عارفة إيه، وبتاع والحاجات دي كلّها، ويعني باقول عكس كل اللي هي بتقولُه، بس عايزة أقول لك إن بيطلع رأيها هي صح في الآخر، وهي بتبقى شايفة إن الشخص مش كويس، وأنا اللي مش فاهمة ده ودايمًا باقَع في الفخّ ده، دايمًا باتحطّ في الموقف ده إن أنا أتعامل مع حد وأدخّلهم حياتي وأأمنهم على أسراري ونروح ونيجي مع بعض وناكل سوا وأفكار وتعالي مش عارفة نعمل إيه، وتعالَ نروح فين <tsk> وحاجات كتير أوي، ويعني ب باشارك حياة، فاهم؟ أكتشِف إن هُم بيتكلّموا عليَّ، بيستغلّوني
إمم.
بي ب بيجيبوا سيرتي في مواقف أو حوارات وأنا ما ليش فيها ولا أعرف عنّها حاجة أصلًا يعني، فاهم؟ يعني ال العلاقات ب يعني بتكون غريبة ومؤذية، بك بشتّى الأشكال وبكل حاجة يعني، فاهمني؟ ما ما فيش حاجة معيّنة مثلًا، أو أو إن أنا مثلًا باعمل حاجة فهم بيردوها لي، لأ، خالص بالعكس، يعني الموضوع فعلًا غريب أوي.
إمم، إمم، أولًا أولًا ع يعني عايز أقول لِك إن بج يعني كويس إن أنتِ بتحكي لمامتِك، ومعرّفاها كل حاجة بتحصل في حياتِك بقى ومين الأشخاص الجُداد اللي بيخشوا في حياتِك، وفكرة إن أنتِ ما بتتقبليش منها النصيحة أو بتبقي شايفة إن هي غلط بقى وبتكتشفي العكس، دي عادي بتحصل مع كل الناس يعني آآ، خصوصًا في مرحلة الشباب دي بيبقى، آآ، كل شخص شايف إن هو وجهة نظره هي الصح وكده، ف فده طبيعي برضه يحصل ومع الوقت أنتِ أكيد بتكتشفي إن إن هي اللي كانت وجهة نظرها صح في الأول يعني. أمّا بقى بالنسبة لل الأشخاص اللي أنتِ بتعرفيهم وبيطلعوا بقى بتوع مصلحِتهم ممكن نسميهم كده، و وبيدخلوكي في مشاكل أنتِ مالكيش دعوة بيها، ف فدول بصراحة يعني في الأغلب كده آآ، أو أو مش في الأغلب وقت امّا تحسي كده أو تبدأي تشكي في الموضوع يعني ابدئي ممكن تقللّي التعامل معاهم مثلًا، أنتِ جربتي تقللّي التعامل معاهم والموضوع اتغير والّا ما جربتيش أصلًا؟
إمم، ده حقيقى. والله بُصّ، يعني بصراحة لأ، ما ما جرّبتش إن أنا أقلّل تعامل أو كده يعني بافضل أتعامل عادي بس خلاص، بابقى عارفة حقيقة اللي قُدّامي بيتعاملوا إزاي وعارفة هم هيروحوا يقولوا إيه مثلًا بعد الموقف ده أو هيتصرّفوا إزاي أو كده. هي كانت يعني موقف كده بصراحة ما ما أنساهوش وهي البنت اللي قطعت علاقتي بيها قطعتها تمامًا وفي صمت حتّى ما قُلت لهاش. كان موقف صعب جدًا، جدًا عليّا وعايزة أقول لك إن أنا لسّه مأثّر في نفسيتي يعني لإن إحنا كُنّا اصحاب بقى لنّا سِنين كتير مش معرفة بسيطة ولا حاجة، لأ خالص يعني فاهم؟
إمم.
آآ، اكتشفت بقى إن هي يعني بنت مش نفس مش سوية نفسيًا تمامًا ودايمًا يعني حاقدة عليّا، وشايفة إنه أنا عندي كل حاجة وإن أنا أحسن منّها و ويا بختِك ويا بختِك، فاهم؟ أنا كل ده أنا كل ده ما كنتش واخدة بالي منّه وشايفة إنه عادي يعني بنتكلّم أنا وهي كاصحاب وإخوات، وأمّناها على أسراري وحكاياتي وحكايات بيتي وكل حاجة، يعني فاهم، كل حاجة شخصية في حياتي أو في البيت عندي باعرفها وباحكي لها. فاهمني؟ لحد ما في يوم كده كُنّا بنتكلّم عن موضوع و وسكّتتني ما رضيتش تسمع منّي أي حاجة ونقلت الكلام ليها وما خلّتنيش أنا كنت مكلّماها عشان كنت بامُر بفترة صعبة وكنت محتاجة أتكلّم معاها كالعادي يعني إن إحنا بنتكلّم على طول مع بعض، بس آآ ما رضيتش تسمع منّي أي حاجة وقعدت تشكي لي كده من مشكلة حاجة عبيطة خالص آآ مقابل المصيبة اللي أنا رايحة أحكيها لها، فدي حاجة ما تتحكاش دلوقتي يعني مش وقته، وبعدين بتتكلّم عادي كده خالص معايا، ده كان موقف. وبس بعدين قُلت خلاص مش مشكلة معلش برضه هي ممكن يعني عندها ظروفها محتاجة برضه هي تتكلّم معايا مش مشكلة، وأنا أصلًا زي ما قُلت لك مش بطبعي باركّز يعني في الأسلوب أو في الحاجات دي وإحنا أصحاب سِنين مش لسّه عارفين بعض أول امبارح يعني. بس. بعدين بعد كام يوم، آآ لقيتها يعني كنت مشيّرة بوست على الفيسبوك، لقيتها كده بت بتقول كلام سخيف أوي عليّا وعلى حياتي وحاجات كده غريبة، اللي هو أنتِ بتقولي كده ليه؟ طب ما أنتِ عارفة الحقيقة أصلًا، يعني أنتِ عارفة حقيقة الحاجات اللي أنا مشيّراها دي، فاهمني؟
إمم، إمم. أيوه. فاهمِك أيوه، أيوه. وأكيد ده ضايقِك طبعًا. إمم، حقِك طب تمضي تص تتصدمي
فاتصدمت. آه طبعًا. يعني كنت زعلانة جدًا، جدًا.
و وحقِّك ت تاخدي أي رَد فعل أنتِ خدتيه، يعني موضوع زي ده واحدة مثلًا استغلِّت آآ آآ، معرفِتها بيكِ مثلًا و و وعملِت حاجات يعني أو بقى ألِّفت حاجات من دِماغها أو أيًا كان، وأنتِ تقولي إن هي كانت بتحقد عليكِ أو أنتِ مش واخدة بالِك من ده في الأول، فطبعًا لمّا بدأتِ تكتشفي كل حاجة، اكتشفتيها في نفس الوقت، فده أثّر عليكِ بقى، يعني بَدَل الصدمة الواحدة بدأتِ تاخدي منها صدمات ورا بعض كتير، فأكيد ده حسّسِك بشعور وِحِش جدًا، فكان مُبرّر جدًا اللي أنتِ عملتيه وإن أنتِ تقطعي معاها فورًا يعني.
حقيقي آه يعني أنا أنا قعدت يومين كده مش عارفة أرُد عليها أقول لها إيه مش عارفة أكلمها إزاي، و وقعدت مع إني فعلًا حزينة، بس بعدين رُحت حكيت لمامتي قُلت لها: "بُصّي حصل 1، 2، 3 وقالت لي "كذا كذا كذا" وشوفي الpost وكلامها أهو." فقالت لي: "أنا قُلت لِك زمان أنا مش مرتاحة لها، وأسلوبها مش كويس معاكِ." فقُلت لها: "ما هي كانت كويسة." قالت لي: "لأ، ما هي ما كانتش كويسة هي كانت من الأول مش كويسة وأنتِ اللي ما كنتيش فاهمة ده."
إمم.
بس عايزة أقول لك الموضوع جرحني تمامًا يعني، لأن أنا كنت باثق فيها تمامًا ومعاها أسراري، معاها أسرار وحاجات يعني تعرف عني حاجات مش أي حد يعرفها أو ما فيش حد غيرها يعرفها أساسًا يعني، فاهم؟
فاهم أكيد وأكيد بما إنكم بينكم سنين طويلة، ف فطبيعي تكون هي أقرب حد ليكِ وطبيعي بقى يعني أصلًا بعيدًا عن إن هي جرحتِك أو إن هي صدمتِك أصلًا آآ عدم وجودها في حياتِك أكيد برضه كان ضاغِط عليكِ ومسبب لِك مشاكل تانية كتيرة، لأن آآ من اللي أنا فاهمة من كلامِك إن أنتم كنتم فعلًا صحاب جدًا ف فأكيد حاجة دي أثّرت عليكِ كمان بعد أمّا خلاص أنتِ قطعتِ معاها العلاقة، صح كده والّا؟
ده حقيقي فعلًا.
إمم، طب أنتِ بقى بعديها يعني حاولتِ تعملي إيه؟ يعني في الفترة بقى ال بعد انقطاع العلاقة دي آآ، آآ، كنتِ بتعملي إيه، حاسة إن أنتِ ندمانة أو حاسة إن أنتِ عايزة ترجعي تكلميها تاني واللي أنتِ عملتيه غلط، والّا إيه اللي كان بيدور في دماغِك وكنتِ بتفكري إزاي؟
يعني بُص هو بعد ما عدى اليومين دول قعدت أفكر في الموضوع ومش عارفة أرد عليها والّا أكلّمها أقول لها إيه، والّا أنا حتى مش قادرة أواجهها يعني أقول لها إيه اللي أنتِ بتقوليه ده؟ ما أنت عارفة ال أنتِ عارفة كل حاجة وعارفة ال عارفة أصل الحكاية فأنت ليه بتقولي كده؟ ما قدرتش اعمل معاها كده يعني فاهم، قعدت أفكر كده وخلاص ما بقاش في أيدي أي حاجة أعملها. يعني أنا كان لازم أقطع علاقتي بيها ورُحت عملت لها block من كل حتة أي مكان تقدر توصل لي منه عملت لها فيه block. وخلاص ونَهِيت علاقتي بيها وعايزة أقول لك إن هو أنا حسيت إن أنا يعني نفسيًا ما بقيتش مضغوطة إن أنا ما فيش حد هيحكُم عليَّ، ما فيش حد هيشوف إن أنا آآ، مس يبقى مستكتر عليَّ حاجة فاهم حاجة أصلًا حاجة بسيطة، حاجة عادية يعني حاجة أي حد ممكن يعملها، فما فيش حد يبقى مستكتر عليَّ أو كده، ما فيش حد ه هيشكي لي هَمّه أو فقرُه بس، يعني هي ما كنتش بتكلمني غير علشان خاطر تحكي لي مشاكل فاهم؟ أنا كل الحاجات دي أصلًا لاحظتها من بعد تصرفاتها هي. أنا ما بافكرش بالطريقة دي وبعدين حتى لو يعني هي صاحبتي صاحبتي القريبة، فأنا عمري ما افكر فيها وحش، بس لأ للأسف هي ظهرت على حقيقتها والعلاقة دي فعلًا آذتني. وبعد ما أ نهيت معاها الكلام يعني وخلاص وبعدت عنها أنا حسيت نفسيًا أريح شوية، بس أنا كنت حقيقي زعلانة جدًا لأن أنا كنت يعني باعتمد عليها آآ، إنه موجودة معايا في كل حاجة وباشاركها كل قصصي وحكاياتي والأفكار وقراراتي وكل حاجة كنت باعرّفها لها يعني فاهم؟ فالموضوع على قد ما كان يعني على قد ما حاسة إن أنا مرتاحة إن أنا مش مضغوطة من حد دايمًا، عاوز بس يحكي لي إن هو زعلان ومتضايق وعنده مشاكل آآ، وكمان في نفس الوقت يعني كنت زعلانة إن هي مش هتبقى موجودة تاني فاهم؟
امم. أيوه. والله فاهمِك. إمم، إمم، أكيد يعني ده بيدُل أصلًا على إن أنتِ فعلًا شخص نضيف جدًا من جوا. رغم إن هي شخصية أذِتِك وكل حاجة بس أنتِ مفتقداها و وحاسة إن إن هي سايبة معاكِ برضه علامة مُعينة يعني. بس برضه لو جيتِ بصيتِ للموضوع من ناحية إيجابية تانية، هتبصي إن أنتِ آآ، تخلصتِ من حاجة حتى لو كانت مُريحة بالنسبة لِك شوية أو بت بتدعمِك بعض الأوقات أو وجودها حلو بالنسبة لِك، ولكن هي مؤذية أكتر بكتير، يعني فكرة إن هي شخصية سامة وبتأذيكِ كده دي هيخليكِ دايمًا طول الوقت ح حاسة أحاسيس وحشة يعني. آآ، ممكن شوية أكيد لمّا نهيتِ العلاقة حسيتِ إحساس وحش برضه بس ده مش هيدوم كتير، يعني مع الوقت أنتِ حتتشغلي وهيحصل لِك مواقف تانية هتتعرفي على ناس تاني أو هتنسيها، لكن طول ما هي موجودة في حياتِك وبتأذيكِ كده طول الوقت هتفضلي طول الوقت حاسة إحساس وحش، وغير كده برضه يعني بُصي هتلاقي إن أنتِ يعني اكتسبتِ بقى آآ، ثقة علاقة حلوة مع مامتِك أكتر، بإن أنتِ عرفتي إن هي أي حاجة هتقولها لِك بعد كده هي حاجة صح لأن الأمهات بيبقى عندهم حَدس معين كده بيبقوا عارفين فعلًا مين الأشخاص الصالحين ومين الأشخاص اللي نبعد عنهم، فدي برضه حاجة إيجابية تانية يعني ف فإن شاء الله تكون ال اللي حصل لِك ده كله يعني خير ليكِ.
إمم. هي آه، يعني معاك حق أنا فعلًا يعني بقيت كل حاجة باخُد رأي ماما فيها، و وباعتمد رأيها وكلامها آآ، رغم إن الموضوع فعلًا يعني زعلني وقعدت فترة بعديه زعلانة وكل ما افتكرها باكون متضايقة. بس دلوقتي بقيت أحسن شوية يعني، لأنه خلاص ما بقاش في ضغط نفسي. بس عمومًا بجد أنا مُتشكرة جدًا إنك سمعتني كنت محتاجة أتكلم في الموضوع ده، ويعني أفضفض فيه، فشكرا جدًا ليك.
إنه ده أهم شيء وأنا كمان بجد مُتشكر جدًا إنك اخترتِ إن أنتِ تيجي تتكلمي معايا، وعايز أقول لِك أي وقت تحسي إن أنتِ محتاجة تتكلمي أنا موجود.